Có chứ. Thì mình cảm thấy là mình khỏe hơn, mình cảm thấy mình vui vẻ, tươi tắn hơn và làm công việc của mình nó cũng nhanh hơn, và thí dụ mình gặp có bất kỳ vấn đề gì trở ngại trong công việc á thì mình cũng suy nghĩ cái hướng giải quyết, ờ, tích cực. Tuy là nó tốn sức nhưng mà nó tích cực, nó hông còn bị trì trệ hoặc là u uất giống ngày xưa nữa. Còn giấc ngủ của mình thì mình cảm thấy mình ngủ ngon hơn á, kiểu như là, tại vì, à, mình trước khi mình ngủ mình hông có lướt điện thoại nữa, mình cứ tập trung về việc là mình ngủ thôi, mình hông có nhiều vấn đề để mình suy nghĩ nữa lên mình ngủ rất là ngon. <laughs>
Ừ, đó. Thế thì còn gì bằng, đúng hông bạn? Ờ, nhất là cái giấc ngủ ngon nữa là c nội cái giấc ngủ ngon thôi là đủ lý do để có thể giải độc kỹ thuật số rồi, đấy, chứ đừng nói là những cái mối quan hệ hay là cái tinh thần gì hết, ngủ ngon là mới có được cái t ưm, gọi là, tốt, đúng hông bạn? Vậy thì, ờ, theo như bạn á là bạn cũng đã có thấy được cây quả của nó rồi, thì bạn nghĩ là có nên làm định kỳ hông hay là chỉ cần thực hiện khi mà cảm thấy quá tải thôi? Tại vì bạn nói là là 1 năm bạn mới thực hiện được 1 lần.
Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. <laughs> Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ngủ ngon. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. À, ngày xưa cái lúc mà mình mới về Việt Nam á lúc đó là chưa có tiền nhiều, nên là 1 năm chỉ là quất 1 lần cho nó đáng vậy thôi. Nhưng mà bây giờ cảm giác như là mình phải bình ổn lại một chút, và mình gan rất là mong muốn mình có thể detox vào mỗi ngày. Là sau khi khoảng thời gian đúng rồi, thì, ờ, mình sắp tới thì mình đang tính chuyển ra Phú Quốc mình ở, <laughs> tại vì mình mới đang đang đang nhắm vô cái nhà kế biển luôn nên mình sẽ thuê cái nhà đó mình ở trong lúc mình làm việc tự do. Ừ, thì mỗi lần á ừm.
Ờ. Ôi! Vậy thì tốt nha! Hợp lý luôn nè! Là cái chỗ rất là hiệu quả để giải độc luôn, đúng hông bạn? Như bạn nói bạn thích biển nữa. Trời ơi! Đã quá!
Đúng rồi. Đúng rồi, thì thì sau sau khi làm việc xong là cứ chạy ra biển và nằm phơi nắng thôi hoặc là ngâm mình dưới nước biển là thấy nó thải độc rồi. <laughs> Ừm, <laughs> hy vọng là nó không phải là một giấc mơ. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm.
Ừ, sống như vua chúa luôn ấy chứ. <laughs> Ờ, mà cũng dễ thực hiện được mà, đúng hông bạn? Chỉ cần có quyết tâm là bạn chuyển nhà cái, bước ra khỏi vùng an toàn cái là làm được rồi.
Đúng rồi. Ừm, ừm, đúng rồi. Tại vì thường mình đi du lịch mà du lịch đi lâu ngày á nó sẽ rẻ hơn so việc đi ít ngày. <laughs> Ừm, ừm.
Ờ. Đồng ý nha. Là du lịch lâu ngày thì bạn sẽ, gọi là, sống như là dân địa phương hơn, đúng hông? Chứ hông phải là ăn uống theo kiểu dân du lịch, đúng hông?
Đúng rồi, sống với dân địa phương. Đúng. Đúng rồi, đi du lịch thế thì có thể một đợt mà đi du lịch là tốn 2-30.000.000 nhưng mà cái này ở một tháng ê tầm 10.000.000 thôi, mười mấy triệu thôi là đủ rồi. <laughs> Ừm, ừm.
Chắc chắn rồi. Không thể nào mà cà một ngày nào cũng ăn uống hết 500.000 được như là đi chơi, đúng hông bạn?
<laughs> Ờ, rồi. <laughs> Cái đó cái đó chắc phá sản sớm á. <laughs> Ừm.
Ờ, mình Ừ. Vậy thì, à, như bạn nói là cái việc này là bạn sẽ chuyển về làm việc hằng ngày thành cái một cái việc hằng ngày của bạn luôn. Vậy nếu mà làm một cái việc giải độc hằng ngày á thì bạn sẽ chọn khung giờ nào trong ngày?
Ừm. Ừm, đúng rồi.